Ja, es ist ja auch schwierig, weiter so zu funktionieren in diesem disziplinierten Zustand, den du grad beschrieben hast. Wenn das Leben passiert und dann auch nicht schöne Dinge passieren, exi existenzielle Dinge passieren, ähm, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Also ja, und es ist ja so schon super schwer, wenn man Bodybuilder ist, also so vom Hören jedenfalls würde ich das jetzt mal behaupten, ähm, diese Disziplin überhaupt aufzubringen.
Mhm. Ja. Genau. Genau. Ja. Das hat einfach süchtig gemacht. Ich bin, glaube ich, einfach 'n Suchti. Ich bin dreimal, äh 3, auch teilweise viermal am Tag zum ins Gym joggen gegangen, joggen zum Gym, joggen zurück, Ha Sauna, du äh, die kalte Dusche hinterher. Aber ich habe mich gefühlt wie neu geboren, ne? Also, das hat richtig süchtig gemacht in der Zeit, ja. Das weiß ich noch. Mhm.
Aber Ja. Mhm. Okay. Wahnsinn. Okay. Also das Gute ist ja, du bist absolut fähig, diszipliniert zu sein. Du hast es ja schon mal gelebt, es ist in dir drin. Das heißt, es ist kein Muster, was du erst mal neu erlernen musst. Das heißt, es wird für dich viel, viel schneller gehen, wieder in neue Angewohnheiten rein zu kommen und, ähm, ja, was ich dir empfehlen kann, ist langsam rein zu starten. Wenn du jetzt sagst: „Ich möchte jetzt unbedingt wieder was ändern.“ Ähm, so von heute auf morgen kann halt mega extrem für den Körper sein. Grade genau, wir hatten ja drüber gesprochen, so dieser der Körper gerät auch in 'ne Zuckerabhängigkeit, und wenn man von einem Tag auf den anderen alles entzieht, dann ist der Heißhunger da drauf so extrem. Das heißt, äh, mach erst mal langsam. Das heißt, das, was du vielleicht abends zu dir genommen hast, vielleicht erst mal weglassen und sich in dem Moment, wenn du merkst, ähm: „Okay, ich habe jetzt wieder 'n mega Schmachter auf so was“, äh, irgend 'ne schnelle Ablenkung holen. Ähm, ja, vielleicht vielleicht kannst du ja dann sogar irgendwelche Übungen schnell einbauen oder so. Irgendwas, was dich richtig, äh, af aus diesen Gedanken raus holt, halt wirklich ablenkt. Ähm, viele gehen dann auch kurz an die frische Luft oder so, aber da du ja so viel Sporthintergrund hast in deiner Vergangenheit, ähm, kann ich mir vorstellen, dass auch so 'n paar Übungen dir direkt helfen. Ähm, und klar, dann natürlich d das, was man auch kennt, dass man vielleicht erst mal zu Obst oder so greift in dem Moment. Ähm, auch wenn man sich sagt: „Oh, das wird's jetzt bestimmt nicht ersetzen.“ Aber wenn man's dann erst mal gegessen hat, hat's meist schon 'n bisschen was getan, dass dieses Verlangen nach Zucker dann doch irgendwie 'n bisschen weniger ist, auch wenn man, während man es macht, sich denkt: „Ne, das wird es jetzt ja aber nicht befriedigen.“ Aber tatsächlich, ähm, danach kommt doch irgendwie so 'n anderes Gefühl plötzlich hoch. Also, das kann auch helfen.
Ja. Ja, stimmt eigentlich. Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Ja. Ja. Mhm. <giggles> Schön gesagt, ja. Ja. Mhm. Ja. schon. Mhm. Das stimmt.